देखिए अ, मुझे जो अभी हाल ही में समस्या ये आ रही है कि कंपनी में अ, जो मेरी कंपनी है, उसमें पुनर्गठन की अ, और नौकरी की मुझे सुरक्षा की ऐसे संशय हो रहा है कि जो हमारी कंपनी है अ, वो चाहती है कि ज जहाँ पर वो अभी अ, स्थापित है कि उ उससे अ, वहाँ से हटाकर एक अपनी दूसरी ब्रांच के अंदर अ, जो अ, और अ, मतलब कि ज जो वहाँ पर काम करते हैं, उनको ले जाना चाहती है और कुछ लोगों को ऐसे हटाना भी चाहती है। तो मुझे अपनी नौकरी पर अ, नौकरी पर की सुरक्षा पर ऐसे संशय हो रहा है कि कहीं अ, जब वो कुछ लोग हटाएँ, उनमें से मैं ना हूँ और जब वो अपनी अम कंपनी का दूसरे अ, ब्रांच में पुर्नगठन करेंगे, तो कहीं न कहीं एक ऐसा होता है कि अ, पहले हम एक होता है ना, कि हम उस एनवायरनमेंट के अंदर घुल-मिल जाते हैं और जब हम एक नई जगह पर जाते हैं, तो कुछ अलग हमें दोबारा से शुरू करना पड़ता है और कहीं न कहीं, वहाँ पे लोग किस तरह के होंगे या कुछ भी ऐसा, तो सुरक्षा की मुझे बहुत संशय हो रहा है। तो मुझे आप ऐसे सुझाव दीजिए, ताकि, मैं अपनी कंपनी के अंदर अपनी जो परफ़ॉर्मेंस है, उसको और बढ़ा सकूँ, ताकि उनको मेरी अ, बोल सकते हैं कि उनको मेरा काम दिखे और मेरी जो ये अ, सुरक्षा को लेकर संशय है और जो अ, लोगों के साथ बात क चीत करने की जो संशय है, उसको मैं मिटा सकूँ। तो आप मुझे ऐसे सुझाव कुछ दे दीजिए प्लीज़।
हुँ। हुँ, वाक़ई में मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार की चिंताएँ होना आम है और जिस प्रकार से आपने बताया कि कंपनी का पुनर्गठन हो रहा है तो सच में नौकरी की भी एक तरह से सुरक्षा का भी सवाल उठता है तो अ, संशय ज़रूर आ ही जाता है। तो ज़रूर हम इस पर बात करेंगे लेकिन अ, मैं थोड़ा-सा और गहराई से जानना चाहती हूँ कि किस-किस प्रकार से जो है पुनर्गठन हो रहा है तो ज़रा उसके भी आप जवाब दीजिए? और अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे पुनर्गठन का जो दायरा है वो कैसा है? जैसे पूरी कंपनी ही एक तरह से बदल रही है या कुछ ही विभागों पर उसका जो है एक तरह से पुनर्गठन हो रहा है या आपकी जो टीम है वो प्रभावित हो रही है? ज़रा इसके बारे में गहराई से बताइए?
हाँ जी। जी। जी। अ, जी तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कि पूरी कंपनी तो ऐसे अ, प्रभावित नहीं हो रही है मतलब कि जो वो स्थान है जहाँ पर जैसे कि हम ब्रांच बोल देते हैं कि एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं। तो वो सोच रही हैं कि 1 ब्रांच को बंद करके और दूसरी ब्रांच के साथ उसको मिक्स कर देते हैं। <sniffs> तो ऐसा अ, उम, समस्या जो आ रही है सभी लोगों के साथ आ रही है जो वहाँ उस अ, मतलब कि टीम जो है वहाँ पर काम करती है। उनको ऐसी दिक़्क़तें आ रही हैं कि अ, मतलब कि जब हम उस दूसरी ब्रांच के अंदर जाएँगे तो हम अ, हमें कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा हो जाए और हमें निकाल दिया जाए या फ़िर हम वहाँ के लोगों के साथ जो है अपनी अ, अपनी बातचीत हम शुरू ना कर पाएँ और उनके साथ काम में कोई दिक़्क़त ना आ जाए। तो ये संशय ज़रूर अ, लगा रहा है हमें और <sniffs> अपनी ज़िम्मेदारियों के ऊपर और परफॉर्मेंस को हम कैसे दिखाएँ? भूमिका को हम अ अपनी कैसे निभा पाएँ? तो उसमें थोड़ा मुझे अ, संशय हो रहा है जिसमें मुझे आपसे थोड़ी-सी अ, सुझाव ऐसे चाहिए कि मैं अपनी अगर मैं कहीं पे अ, अ, कंपनी का कहीं पुनर्गठन भी हो रहा है तो मैं उस उसमें मुझे कोई दिक़्क़त ना आए।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, वाक़ई में ये तो अ, चिंता वाला विषय भी है और जैसा कि आपने बताया कि जो 2 ब्रांच हैं वो 1 ही ब्रांच में तब्दील हो रही हैं। तो इस प्रकार से 2 जगह के कर्मचारी भी प जो हैं प्रभावित होंगे और कंपनी को भी मुझे लगता है कि थोड़े बहुत कर्मचारी निकालने भी होंगे। तो इस प्रकार की चिंता होना भी बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है और बिल्कुल हम एक बहुत अच्छा सुझाव भी आपको बता पाएँगे और अच्छे से बात करके। अच्छा आप मुझे ये बताइए जैसे कंपनी से कोई आधिकारिक जानकारी कैसे मिली है आपको या ये कितनी स्पष्ट है बात। इसके बारे में ज़रा बताइए?
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, तो अक्सर ज जैसे कि जो हमारे कंपनी के जो अ, एचअर होते हैं वो अक्सर ऐसा बात करते रहते हैं कि हमें अ, मतलब कि हम यहाँ का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं तो हम अ, किसी न किसी क और किसी और कारण के चलते हुए हमें दूसरी ब्रांच के अंदर अ, जो है पुनर्गठन करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं जो सारे अ, वहाँ पर अ अ, जो कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं उनके अंदर एक चिंता ज ज है। और मेरे अंदर भी एक चिंता है कि कहीं न अ, कहीं क्योंकि अ, जब दूसरी ब्रांच में जाएँगे तो लोग तो उन्हें कम करने ही पड़ेंगे क्योंकि इतने लोगों का वो करेंगे भी क्या वहाँ पर। अ, तो इसलिए थोड़ी चिंता होती है कि अ, पता नहीं वो किसको ऐसे अ, कभी निष्कासित ना कर दें या फ़िर किसी की अगर उनको ज़रूरत ना लग रही हो तो वो उसे निकाल भी सकते हैं। तो मुझे भी ऐसी ही चिंता जताई अ, सता रही है और अ, स मतलब कि दिन-रात दिमाग में ये ही चलता है। और काम पे भी प्रभाव डलता है इस चीज़ का कि अगर कल को निकाल दिया और आज हम इतनी ज़िम्मेदारियाँ लेकर बैठे हैं और इतना काम भी दिल से कर रहे हैं तो अ, काम पर प्रभाव पड़ता है। कहीं न कहीं हमारा मन ऐसे उतर जाता है कि हम काम क्यों करें फ़िर ऐसे?
हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल समझ भी पा रही हूँ और अ, आपकी बातों से साफ ज़ाहिर भी हो रहा है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए इस प्रकार के जो है अ, समस्याओं का सामना होता है, और प्र जो आप इस तरह से काबिल हैं तो ज़रूर मुझे लगता है कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएँगी। अच्छा एक बात और बताइए कि जो आपकी वर्तमान भूमिका है उस कंपनी में और और जैसे कि हाल ही की जो आपकी परफ़ॉर्मेंस है और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो क्या है? ज़रा इसके बारे में बताइए।
जी। जी, तो अ, हाल ही में अ, जो मैं काम करती हूँ मैं एक एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर वहाँ पर काम करती हूँ। और मैं वीडियो भी एडिट्स करती हूँ और उसके साथ-साथ मैं अपनी अ, जैसे कि अपने फ़ील्ड से बाहर की भी चीज़ें अ, काम संभाल लेती हूँ। ज़िम्मेदारियाँ मुझ पे और बढ़ती जा रही हैं बल्कि अ, तो मैंने हाल ही में वेतन की जो है अ, अभी माँग भी की थी कि मेरे वेतन को बढ़ा दिया जाए पर उन्होंने अभी बोला है कि अभी नहीं हो पाएगा। अ, आपके ऊपर जो ज़िम्मेवारियाँ दी गई हैं हम आप उन्क आपको अ, मतलब की उनकी परफ़ॉर्मेंस आपके लिए देखेंगे और आप उन ज़िम्मेदारियों को कैसे निभा सकती हैं वो देखेंगे। पर मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय से इसको निभाते आ रही हूँ और कहीं न कहीं उनको एक अ, होता है ना? कि एक अ, ऐसा ज़रिया चाहिए होता है कि अगर हम कोई गलती करें और वो हमें ऐसे छट से ऐसे निष्कासित कर दें। तो अ, कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि अ, परफ़ॉर्मेंस मेरी बहुत अच्छी जा रही है और भूमिका मैं अपनी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। पर जब मैं ये बात सुनती हूँ कि अ, वो लोगों को ऐसे निकालने वाले हैं तो कहीं न कहीं काम पे प्रभाव पड़ ही जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ अ, मैं सुझाव आपसे लेना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने काम पे बिना प्रभाव डाले अपनी ज़िम्मेदारियों को अ, परस्पर ऐसे करती रहूँ और अपनी परफ़ॉर्मेंस और ज़िम्मेदारियों में बिल्कुल अच्छा परफ़ॉर्म कर सकूँ।
हुँ। हुँ। हुँ, ये तो वाकई में एक अच्छी बात तो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपका परफ़ॉर्मेंस वहाँ पर है, वो बहुत अच्छा रहा है और ये एक तरह से आपकी हिम्मत और अ, आपकी जो कार्य करने की अ, क्षमता है, उसको भी दिखाता है, तो ये तो सच में बहुत सकारात्मक बात है। अच्छा अ, आप एक और बात बता सकती हैं, जो आपकी अ, वहाँ पर अभी अ, आपकी वित्तीय स्थिति क्या है और किस समय सीमा को लेकर आप चल रही हैं, जिसमें आप एक दूसरा विकल्प देखना चाहेंगे? ज़रा इसके बारे में बता पाएँगी?
जी, अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें कोई नया विकल्प लाइक अ, कोई नई नौकरी हमें अगर चुननी है और हमें अ, समय तो वहाँ पर दिया जाता है, हमें अ, 2 महीने का समय वहाँ पर मिलता है कि हमें वहाँ पर एक नोटिस पीरियड होता है, वो सर्व करना होता है और तो अ, मैं देख रही हूँ कि हाल ही में कुछ अगर अ अ, आगे ऐसा न होता है कि मैं यहाँ पर अ, अपनी जो है न अपनी काम को अपना जारी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं किसी नई जगह पर मैं देखना चाहूँगी। तो मुझे वहाँ पर 2 महीने का समय वहीं पर रहना पड़ेगा और फिर उसके बाद अ, मैं कहीं नई जगह पर अ, कर सकूँगी काम।
हुँ। हुँ, ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है आपके पास अभी 2 महीने हैं और जिस प्रकार से उन्होंने एक अ, आधिकारिक जानकारी दी भी है, तो ज़रूर अ, ये चिंता वाली बात है कि अगर अ, फिर से अ, कोई पुनर्गठन हो रहा है तो इस प्रकार से चिंता करना बहुत लाज़मी है और करना भी चाहिए। अ, देखिए अगर हम इसके सुझाव पर बात करें तो अ, ज़रा आप एक काम कर सकती हैं आप जैसे अपनी भावनात्मक चीज़ों को सँभाल कर के अ, जिस प्रकार से आपने उस कंपनी में कार्य किया है तो ज़रूर आपकी जो व्यावहारिक भी अ, एक तरह से अच्छा होगा। तो आप व्यावहारिक समर्थन वहाँ पर ले सकती हैं किसी से अ, जैसे आपने कहा कि आपके कलीग भी हैं कई सारे वहाँ पर, तो ज़रा उस उनसे बात करके देखिए कि वो इस विषय में क्या सोच रहे हैं? क्या उनकी अ अ, जो है एक तरह से अ, आगे को लेकर के सीमाएँ हैं? और वो क्या कह रहे हैं उन उन्हें किस प्रकार से चिंताएँ हो रही हैं? इससे क्या आपको ये पता चलेगा कि आख़िर जो अ, वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको कितनी ज़्यादा सांत्वना है इस बात को लेकर के क्या एचआर ने कोई उनको एक तरह से अ, प्राथमिकता पे रखा है कि ज़रूर उनको वहाँ पर रखा जाएगा। और थोड़ा-सा ना एक तरह से सूचना इकट्ठा करना चाहिए आपको क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कई बार बात करने का मौका नहीं मिल पाता जो बाकी के कलीग होते हैं वो मैनेजर एचआर से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो आप ना थोड़ा-सा इसमें भी अ, भाग लीजिए क्योंकि अ, आप जब ऐसा करेंगी तो एक तरह से आपको अ, मुझे लगता है बहुत सपोर्ट मिलेगा वहाँ से जब एचआर से आप डायरेक्ट बात करेंगी और थोड़ा-सा वहाँ पर परेशानी बताइए एक होता है ना, कि भावनात्मक तरीके से अपनी अ, अपनी जो है घर की स्थिति बताना या फिर अपनी स्थिति बताना अ, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है एक तरह से। तो वो भी आप कर सकती हैं और ऐसे में एक शांत माहौल चुनिए और जब आप ऐसा करेंगी तो वो ज़रूर जिस प्रकार से आप कार्य कर रही हैं और देखिए ग्राफ़िक डिज़ाइनर का बहुत बड़ा कार्य होता है और देखिए आजकल तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग को लेकर के हो जाए, चाहे किह किसी को भी लेकर के हो जाए उसकी बहुत ज़्यादा हर कंपनी को बहुत ज़रूरत होती है। और बहुत अच्छी-अच्छी नौकरी भी इसमें अवेलेबल रहती है तो मुझे अ, लगता है जहाँ तक कि वो आपको एक तरह से नहीं निकालेंगे क्योंकि अ, जितने कम जितने ज़्यादा अगर होंगे ग्राफ़िक डिज़ाइनर और एक तरह से आप आपने कहा कि एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग भी करती हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी और एक अच्छा जो है हुनर है आपके पास। तो एक तरह से आप चिंता भी मत करिए क्योंकि अगर आपके पास ये सब अ, चीज़ें हैं तो थोड़ा-सा ना, उसके बीच एक अ, तैयारी भी करिए कि अगर वहाँ पर कुछ भी होता है क्योंकि अ, 2 विकल्प हमेशा रहना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर कुछ भी होता है तो एक अच्छा रिज़्यूमे बनाइए। वहाँ जो आपने कार्य किया उसको प्राथमिकता पर रखिए, अच्छी प्रोफ़ाइल बनाने की अपडेट करने की कोशिश करिए और ताकि ना कोई भी परेशानी हो तो तुरंत से आप कहीं दूसरी जगह जॉब ढूँढ़ पाएँ या दूसरी जगह कर पाएँ। और मुझे लगता है अगर आप बहुत अच्छे से वहाँ पर बात करेंगी और अपना जो काम है अच्छे से निभाएँगी वो, तो एक तरह से आपके लिए अच्छा होगा और अपने आप पर विश्वास बनाए रखें सबसे बड़ी बात तो। मुझे लगता है मेरे कुछ सुझाव आपके ज़रूर काम आएँगे और आप बहुत अच्छा कर पाएँगी वहाँ पर।
जी। जी। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। जी। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी। अ, जो क्योंकि आपने मेरी समस्या को इतने अच्छे से समझा और अ, मुझे इतने अच्छे सुझाव दिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।
जी, मैं हमेशा यही हूँ आपकी मदद के लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।